بُصّي هو باعتمد على أساليب كتيرة أوي، يعني أول حاجة أنا باحب لمّا أحكِي قصة والّا حاجة والّا الكلام ده كلّه أحكِي بإيديَّ، ما أعرفش ليه، باحس إن أنا باتكلم حتى لو باحس إني لازم أتكلم بإيديَّ كده إيديَّ هي بتتكلم بالنيابة كمان عن لساني في نفس الوقت، فعشان كده دي أول حاجة. باحس إن حركة الإيد ديّة لأ بتشد الانتباه شوية، دي أول حاجة مبدئيًا خالص. وتاني حاجة بقى التعبيرات بقى بتاع الوِش، اللي هو مثلًا لمّا أحكِي قصة
تعبيراتك أنت والّا تعبيرات اللي بيت بيتلقّى منك القصة؟